ما كنتش أعرف إن أنا عندي حساسية من المادة نفسها أصلًا. يعني بجد كان شكلي بشع، وما كنتش عارفة بقى، آآ، يعني مش عارفة ألبس حاجة من كتر ما أي حاجة بتيجي على إيدي بتموتني <laughs> بتموتني اللي هو حاسة بهرش بشع وم طبعًا ما ينفعش آجي أهرش فيها عشان هتقوم منزلة وهتعمل بشعة. وطبعًا إحنا في مكان أصلًا أنا مش عارفة أروح لدكتور، ما إحنا كنا بعيد سهل حشيش، فهاجيب منين حد ي <chuckles>
امم. خالص. آه طبعًا ما ينفعش. امم. آه. بعيد عن آه طبعًا ما فيش اللي هو المكان كله سياحي، ما فيش حتّة المستشفيات والكلام ده، أنتِ ب أنتِ أنتِ ف أكيد آه. فَ لكن لكن الموضوع صعب بصراحة.
بالضبط ما فيش دكاترة، اللي هو دكاترة. وكان صعب بطريقة بشعة واللي هو المفروض إن أنزل بقى أتبسط بالبيسين، طبعًا الشمس مموتاني <laughs>
آه. الفكرة إن أنتِ آه، الفكرة إن هو إن اللي حصل لك وأنتِ في شهر العسل أصلًا، أنتِ رايحة أصلًا تتبسطي.
الناس كلها بقى كانت حواليَّ، وكان كل الفندق تقريبًا أجانب. أنا بقى كنت قاعدة جنبهم آآ كده <laughs> حاطة حاجة على إيدي، حاطة حاجة على رجلي، أي فوطة علشان لو الشمس جت مش قادرة أستحملها. والناس كلها قاعدة ما شاء الله تعمل Sun ت Tan وحاجات وأنا <laughs> قاعدة كده زي الحزينة الشريدة. فدي من أكبر الغلطات اللي عملتها بصراحة.
امم. <laughs> ه ه هتحرق إيدِك. إمم. يالّا مع معلش بقى <laughs> آه، طب، آآ، دي وقتها أنتِ مثلًا أنتِ اتعلمتِ منها إيه الحتّة دي؟ أنتِ ي ي حتّة بتقولي أنتِ، آآ، ما كنتيش تعرفي إن عندك حساسية؟ يعني أنتِ طب حاجة حاجة زي كده تعملي تيست آه.
بالضبط. أعمل تيست، ببساطة المفروض أعمل تيست. يعني أي بني آدم طبيعي المفروض يعمل حتّة صغيرة في أي حاجة، يعني خلاص أحط نقطة بيقولوا أصلًا ورا الودن وخلاص.
طب أنتِ طب أنتِ ما حصلكيش مثلًا ما حضرتيش مثلًا أي حنة لأي حد من قرايبِك، أي حد من صحابِك قبل كده و وجربتِ الحنة؟
كلهم ماحدش عندي لأ، ما حدش أصلًا شفته في الكوكب، عنده حساسية من ال أنا ما أعرفش حد جاله حساسية من الحنة، فأنا بالنسبة لي ما فيش حاجة اسمها كده.
لأ، غير الحساسية إنك إن إنك أنتِ تحطي الحنة أصلًا، يعني أنتِ أنتِ ما حطيتش الحنة إلا يوم فرحِك بس؟
لأ، ما جربتش. آه ما كانش في بالي بصراحة يعني فما حاولتش.
آه. ما جربتيش قبل كده آه.
لأ، خالص وبعدين من المشاكل بقى التانية الناس كلها كانت بتحط sunblock أنا ما كنتش أخدت معايا sunblock مع إن أنا أصلًا عندي حساسية من الشمس. فالص
امم، كنتِ ناسياه. بس ع بس على الأقل ده حاجة، امم، يعني أنتِ ينفع تشتريها من هناك يعني sunblock مثلًا لو آه.
هو بقى الص ما هي المشكلة إن الأسعار هناك بقى، كان لو الsunblock هنا مثلًا ب100 هناك ب500 <laughs> حرفيًا. <laughs> بالضبط.
آه أسعار سياحية، آه أسعار سياحية طبعًا <chuckles> آه لأ، بس فداكِ بقى أنتِ في شهر عسل بقى عادي. <chuckles>

خصوصًا إن أنتِ إن أنتِ دفعتي آه. آه، قولي لي تاني حاجة.
دي من الحاجات. تاني حاجة بقى أيوه طبعًا. تالت حاجة، دي كده تالت حاجة <giggles>
صح دي التانية كده، التالتة.
فالمهم، آآ المفروض إن إحنا كنا حاجزين الطيران، المفروض رايح راجع، رايح وجاي يعني. فالمفروض الراجع ده كان أخويا يعني اللي حاجزه لنا، وقال لنا هتبقى الطيارة الساعة 15:00، حلو جدًا.
إمم. 3:00 ما قالش 3:00 والّا 15:00، والّا كان قايل؟
آه، ودي بقى لأ هو كان قايل لي 15:00 يعني بعد الظهر عادي.
آه تمام.
ف ده المفروض وأنا أصلًا لا شُفت tickets ولا أي حاجة، على كلامه هو بعتهم لي فخلاص تمام. فرُحنا المطار قال لنا الطيارة اللي أنتوا حاجزينها دي طالعة من الساعة 3:00 الفجر.
إمم. طلعت من بدري <laughs>
آه، وإحنا حرفيًا مش معانا الفلوس اللي تقعدنا يوم كمان، كانت ليلة زيادة باين كان من 4، 5 سنين، كانت ب6000 فكانت رقم! <laughs>
أوه! آه كان رقم ان هو خلاص بقى، أنتِ م مش هينفع ترجعي تاني، آه.
آه، كانت رقم بالضبط اللي هو هنعمل إيه؟ وعلى ما حد وما عرفش في أُوَض كفاية هناك والّا لأ أصلًا، لو قُلت لحد مثلًا من أهلنا وكده ابعتولنا فلوس انست ماشي هتتحل، بس ما نعرفش الدنيا إيه ومش عاملين حسابنا في كده، وبعدين أصلًا كنا خلاص قايلين لناس ييجوا لنا، لأن الطيارة مثلًا هتبقى ساعة، ساعة ونص ونكون في القاهرة، فحد هييجي راجع لنا في الطريق من المنصورة، يعني أنا خلاص في الطريق. <laughs> قلنا له بقى: "لأ أنتم تقعدوا كده عشان إحنا مش عارفين لسه هنعمل إيه." وهم خلاص كانوا داخلين على القاهرة يعني خلاص هانت، <laughs> فكانت دي كارثة. قُلت لهم قاف كنا قاعدين بقى ندوّر لو في أي طيارة قريبة، طبعًا ما فيش ولا طيارة قريبة، ما فيش إلا بكرة الصبح. طب يعني إمم، طب هنعمل إيه؟ مش عارفين أي حاجة في البلد أصلًا، ما نعرفش حد هنا <laughs> قاعدين تايهين زي ال
آه. إمم. آه، يا نهار أبيض! آه، ال إمم إمم. فعملتِ إيه وقتها؟ اللي هو نفس المعاد تاني يوم. آه، أنتم كنتم جايين ال الف قاعدين في الفندق أصلًا وخلاص، اللي هو بتاع سهل حشيش ده وما ما لفيتوش أنتم خلاص.
وإحنا كنا عملنا check out أصلًا، يعني عملنا check out ومعانا الشنط وكل حاجة أخدناها، اللي هو مستحيل هنروح يوم على الساعة 15:00 نحجز يوم عشان ننام بس، يعني خلاص تقريبا أصلًا اليوم ضاع.
آه. إمم. لأ هو ه هو كده كان ب آه، أنتم يعني خلاص أكيد طبعًا اتنكدتوا طبعًا من موضوع إن أنتم اتأخرتوا مثلًا أو كده واضطر إيه كمان؟ آه، إيه ده للدرجة دي لسه في شهر العسل والخناق.
فمش عارفين نعمل إيه؟ هي كانت خناقة أصلًا، إحنا كنا رايحين متخانقين أصلًا مع بعض <giggles> كان الواحد بقي حساس شوية فاللي هو كان مش فاكرة كان قال لي كلمة، فاللي هو أنت إزاي تقول لي كده؟! ف دي خناقة بقى. من بدري، اللي هو خناقة بقى اللي هو إحنا رايحين أصلًا كان بس الموقف ده اللي هو خلاص إحنا لازم هنتكلم، <laughs> مفيش حل، إحنا إحنا هنا بنضيع إحنا فضلنا قاعدين على الشنط نفكر نعمل إيه؟ كلمنا أهالينا معرفش إيه، لقينا إن في شركة go bus وأنا أصلًا بالضبط، وأنا كنت باتعب، أنا أصلًا باتعب من المواصلات الطويلة وبطني بتوجعني جدًا وحوار، فأنا أصلًا مش كنت يعني رافضة إن إحنا نروح بحاجة زي كده نهائي.
آه. لأ ب بدري أوي كده؟ <chuckles> آه. آه، ما خلاص بقى هتعملوا إيه؟ آه. إمم. آه، أوتوبيس بقى. إمم. بس ما هو ما فيش حل تاني قد هتعملوا هتباتوا في الشارع. آه، وغير كده و و وغير كده حتة الطيران آآ ال ال الطيارة راحت عليكم، يعني مثلًا لو لو أخدتم ميعاد تاني، ال بيبقى بنفس السعر أصلًا والّا بتدفعوا سعر تاني والّا والّا كده أ أ التذكرة دي راح عليكم فعلًا خالص؟
بس هنعمل إيه؟ ما فيش حل تاني، خالص. هنبات في الشارع فعلًا. <laughs> لأ ك هي أصلا الس السعر راح علينا، يعني هي الطيارة اللي راحت دي راحت أصلًا، خلاص. ما عرفناش نسترجع الفلوس، فلازم هندخل في طيران الجديد، في طيران جديد، والطيران الجديد أصلًا كان
آه. طيران جديد بتذكرة جديدة وسعر جديد.